हाँ, हाँ, वो तो है मतलब अ, मेरे ऐसा कहना था कि मतलब जो है ना कि हम उसको जैसे खाना बनाते वक़्त जो है, या फिर अ, लेटे हैं उस वक़्त जो है लेट के आराम से वो म्यूज़िक चला लें रात में सोते वक़्त, है ना? तब हम उसको सुनें तो मुझे लगता है ज़्यादा हमें समझ में आएगा ज़्यादा हमें सोचने-समझने की शक्ति मिलेगी क्योंकि रात में ही ज़्यादातर जो है हमारा दिमाग ज़्यादा विचलित रहता है, कि अरे! ये क्यों हुआ मतलब नींद जब आ रही होती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं आ रही होती है फिर भी हम समय से पहले अपने बिस्तर पे चले जाते हैं, तो हमें अ, जो है मेरा दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तब मुझे लगता है कि ये ट्रिक मेरे लिए काम करती है कि वो जो है, जो कुछ भी वो बोलते हैं बस मैं वही सुन रही होती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर सुबह-सुबह करने बैठती हूँ, तो ये होता है कि यार अभी तो मुझे और भी काम है, मतलब मुझे अभी और काम करने हैं और ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं, आँख खोल के देखती हूँ कि कितना बज गया है। आँख खोल के कभी-कभी ये देखती हूँ कि और कितनी देर अभी इसमें मेडिटेशन करना होगा, कभी पीठ दर्द होने लगती है, है ना? तो कभी अ, जमीन गड़ने लगती है। ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है कि मेडिटेशन कर पाना।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अ, हाँ। उ, जी, जी, बिल्कुल, अ, मुझे लग रहा है कि अ, मैं अगर मेरा उम, मैं अपना कहना चाहूँ, अपना अ, मैं बात कहना चाहूँ, तो मैं इसको कहूँगा कि उम, जैसे अ, एक अभ्यास अ, करनी होती है मेडिटेशन के लिए। एक अ, एक प्रक्रिया है अभ्यास है, और इसको करने में मुझे लगता है कि काफ़ी अ, समय लगता है और अ, जब ये आपको इससे आप परिपूर्ण हो जाएँगे, तो मुझे लगता है उसके बाद ही आप मेडिटेशन अ, का भरपूर मज़ा ले पाएँगे या फिर भरपूर इसका आनंद ले पाएँगे। क्योंकि मुझे लगता है स्टार्टिंग में आपको कम से कम इन इसमें तो आपको अगर गहन मंथन करने में आपको सालों लग सकते हैं क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा अ अ, प्रक्रिया है, जिसमें इंसान अ, आप देखे होंगे कि जो हमारे गौतम बुद्ध और महावीर थे, वो मेडिटेशन करके अ, मतलब एनलाइटमेंट को प्राप्त हो गए। तो समझ लीजिए कि मेडिटेशन कितना पावरफुल होता है और इसको 1 दिन में नहीं किया जा सकता। इसको सालों लगते हैं जैसे उनको अ अ, दस तीस सालों तक उन्होंने मेडिटेट किया था, तब जाके उनको इनका अ, बेनिफिट और ये सारी चीजें मिली थी।
जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। ओके। हाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। जी। जी। जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। लगते हैं। जी।

जी। बिल्कुल सही आपने कहा और अ, ना मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे अगर जब मैं मेडिटेशन का मतलब नहीं जानती थी, मेडिटेशन को समझ नहीं पाती थी तो क्या होता था कि जब मैं सिर्फ़ आँख तो बंद कर लेती थी, है ना? आँख बंद है कभी-कभी बीच-बीच में खोल देती थी। जैसा आपने बताया कि वो जो वीडियो होता है म्यूज़िक होता है वो सब चीज़ें होती हैं और जो है ना एक कह सकते हैं कि एक ट्यूटर भी होता है, जो आपको सिखाता है कि आपको कैसे मेडिटेशन करना चाहिए? तो जो है वो सिखाते रहते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो उनके ऊपर रखा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको मेडिटेशन कहेंगे हम। तो उसको मुझे लगता है कि आपको आँख बंद करके नहीं सुनना चाहिए। आपको जो है पहले उसको सुन लेना चाहिए 2-4-10 दिन जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो उससे पहले 10 दिन, 20 दिन तक आप उसको लगातार सुनिए, जब आपको पता चल जाए कि हाँ किस-किस अ, स्टेप में मेडिटेशन होता है, आप उसी स्टेप के हिसाब से करिए। क्योंकि क्या होगा ऐसे आप कर भी रहे हैं ना तो आपके दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपका माइंड जो है वो कहीं और रखा है इस वक़्त, है ना? आपको सुनना सुनना पड़ता है, गाने अ, म्यूज़िक पे ध्यान देना पड़ता है, जो-जो-जो वो बोलते हैं, उस पे ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने देखा है कि जब भी मैं अ, सुन के मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है। आपके साथ हुआ है कभी?
हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, जी। जी। <clears throat> हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। ऐसा बिल्कुल होता है। मेरा अम अ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें तो झेलनी ही पड़ेगी क्योंकि आप जब इस चीज़ों से ये अ आप रूबरू होंगे, जब आप इसपे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे कि आपको किसी अ, अन्य इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि तब आप मेडिटेशन मोड का अ, भरपूर आनंद ले पाएँगे और भरपूर फ़ायदा उठा पाएँगे। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये स्टेप्स होते हैं ताकि आपको एक गाइडेंस दे पाएँ। तो इसके लिए आप मतलब ये तो आपको इरिटेटिंग लग सकता है कि उस वक़्त हमारा ध्यान कहीं और भटक रहा होता है, उनकी बातों पे होता है। लेकिन यही एक सिंपल स्टेप्स है, क्योंकि आप ए, किसी को नहीं पता है कि मेडिटेशन अ, करना कैसे अ, होता है? तो इसके लिए ये थोड़े-बहुत गाइडेंस तो आपको ज़रूरी हैं। जब आप ए, इससे थोड़ा रूबरू हो जाएँगे, तो आप धीरे-धीरे उसको खुद ही आप अवॉइड करना शुरू कर देंगे। आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा।
हाँ। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी हाँ, वो तो है। बिल्कुल। जी, जी।

जी, बिल्कुल आपने सही कहा और बुद्ध की आपने बात की तो मुझे लगता है उन्होंने कई लोगों को मेडिटेशन के बारे में जागरूक किया और उनको बताया कि जो है अगर आप सच में जो है अपने आप का सुख देखना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन जो है सीखना चाहिए और करना भी चाहिए है ना और कहीं न कहीं उन्हीं से ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ था मेडिटेशन जो है तभी से लोग ज़्यादा जानने लगे। और अभी मैं देखती हूँ कि लगातार जो है कुछ लोग मेडिटेशन की बातें तो करते हैं कि हाँ, हाँ मेडिटेशन करना चाहिए पर वो खुद नहीं करते हैं, है ना? तो ऐसा मैं मेरा कहना है कि अगर वो ये चीज़ जानते हैं कि हाँ मेडिटेशन सच में इतना ही ज़्यादा लाभदायक है तो उन्हें खुद भी करना चाहिए, और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए इसको करने के लिए, आपका क्या कहना है?
हुँ, हुँ। उ, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी, बिल्कुल। उ, जी। जी, जी, बिल्कुल। अ, मेडिटेशन एक ऐसा टूल है अ, जिससे अ, हर लोगों का अ, समस्या जो है जो मानसिक अ, ब जो पीड़ित हैं और मानसिक रूप से काफ़ी अ, स्ट्रेसफुल रहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये कारगर एक अ अ, टूल है और इसको अ, हर व्यक्ति को अभ्यास करनी चाहिए क्योंकि आज के अ, आज के दौड़-भाग की जिंदगी में मुझे लगता है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है क्योंकि आप हर समय अपने डॉक्टर से जाके बात नहीं कर सकते अपने डॉक्टर से जाके मिल नहीं सकते क्योंकि समय की बहुत ही कमी है। लोगों को काम की बहुत ज़्यादा अ, ज़रूरत है। तो इस वक़्त लोग क्या करते हैं अगर आपको अ, ज़्यादा अ, तनाव और ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये एक कारगर उपाय है और इसको ज़रूर करना चाहिए और मुझे लगता है इसके लिए लोगों को जागरूक करना भी चाहिए और ऐसे कई सारे एनजीओज़ भी हैं जो इस इसको लेके काफ़ी जागरूकता फैलाते हैं और मेडिटेशन करने को प्रेरित करते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज के दिनों की बात करूँ तो एक माइंडफुलनेस नाम का एक एनजीओ था तो वो इसी तरह के जो अ, मेडिटेशन करवाने का कार्य करवाते थे, और हर बच्चों को मतलब ये सिखाते थे कि कैसे मेडिटेशन करना है? अ, कैसे इसका अभ्यास करना है? और इससे क्या-क्या फायदे और बेनिफिट हो सकते हैं।
जी। जी। जी, जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। कमी है। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ।